Rồi, vậy là tính ra thì câu chuyện này của bạn là bạn nói là bạn dậy cũng, ơ, không quá sớm nhưng mà cũng không quá muộn, đúng không? Có chăng thì bạn đang thấy rằng là đôi khi là có thể là do bạn hơi bị chậm nhịp một tí, ờ, quên này quên nọ đấy, đúng không? Rồi lại lại nhà xa nữa, đi muộn thì bị phạt thì tất nhiên ai mà có thể vui được, đúng không? Chưa gì sáng ra đã bị mất 50.000 rồi thì làm sao mà không căng thẳng cho được, rồi mình hiểu đây. Á thì mình hỏi thêm một chút nữa đấy là không biết là những cái thói quen buổi sáng ha hàng ngày mà bạn dậy đấy, thì là tất nhiên, à, vệ sinh cá nhân này kia thì không nói rồi. Thì bạn có bao giờ mà bạn hay bắt đầu cái ngày mới của bạn ấy bằng cái việc là, à, mở mắt ra là phải cầm cái điện thoại kiểm tra xem là có ai gọi, hay là có tin nhắn gì hay là có cái tin tức gì không, a, có nghĩa là bạn có hay dùng điện thoại không ấy?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừ. Ừm. À, thật ra là có đấy, mình, ờ, thực ra mình là một cái người khá là nghiện dùng điện thoại ấy, cho nên là cứ ngủ dậy là mình sẽ phải check điện thoại trước xem là có tin nhắn hay là có có mail gì đấy. Nói chung là, đấy là một cái thói quen của mình và thực ra là mình nghĩ là nếu như mà, ừm, ờ, rời, ờ, một cái hoạt động làm việc nào đấy ra thì mình cũng sẽ cầm điện thoại thôi, nên là mình cũng rất là hay mới ngủ dậy là đã x xem điện thoại rồi, đó, cũng check tin các thứ trước khi mà đánh răng rửa mặt. Ừ.
À, rồi. Mình hiểu. <chuckles> Rồi, mình hiểu ý bạn. Ừm, vậy thì nói một chút về cái buổi tối hôm trước nhá. Là bạn có thấy rằng ấy là một ngày của bạn, bạn có được ngủ đủ không? Và buổi tối trước khi đi ngủ ấy, bạn có ngủ đúng giờ để cho sáng bạn dậy bạn không bị mệt không? À, thế nào, nào?
Ừm. Ừm. Ừm.

À, có đấy, thực ra đó cái việc ngủ mà tốt hơn của bạn ấy, nó đòi hỏi là cái môi trường ngủ của bạn nó phải tốt, à, bạn có thể để ý thứ nhất là tiếng ồn này, thứ hai là ánh sáng, à, và thứ ba là nhiệt độ, á. Đi ngủ thì thứ nhất nhá, bạn lưu ý giúp mình là cố gắng là làm sao để không gian ngủ của bạn nó yên tĩnh nhất có thể, có chăng nếu như có tiếng ồn ấy, mà cảm thấy là ồn quá bạn có thể dùng bông nhét tai hoặc dùng tai nghe chống ồn. Hoặc nếu ồn nữa đấy thì bạn có thể là dùng những cái tấm mút mà cách âm ấy, mua ở trên mạng rất nhiều để dán vào các cửa kính, cửa ra vào, á, để phòng của bạn nó được yên tĩnh. Và trong phòng của bạn nếu như có ánh sáng ấy, bạn cố gắng nhá, hạn chế tối đa kể cả những ánh sáng theo kiểu như đèn led của điều hòa hay là của máy lọc không khí này kia, đấy. Bạn có thể dùng băng keo đen bạn dán nó vào, ôi, và sau đó hãy sắm cho bạn một cái đệm thật là êm để bạn ngủ, có thể chìm vào giấc ngủ nó dễ hơn và nó sẽ nâng cao được cái chất lượng giấc ngủ của bạn, đó, bạn thấy sao nào?
Ừm. Ừm. À, cũng hợp lý ha. Ừm. Ừm hưm. Ừm, ờ, mình thấy cũng hợp lý đấy. À, mình sẽ thử những cái cách đấy xem sao, đó, ưm, những cái những cái mà cách mà bạn vừa gợi ý thì nó cũng rất là, ờ, gọi là, nó cũng không phải quá tốn kém, đúng không? Và mình nghĩ là có thể áp dụng được đấy, à, mình sẽ thử tìm hiểu xem và, ờm, chắc là mình cũng, ơ, hạn chế cái việc xem điện thoại lại nữa. Đó, như vừa nãy bạn nói ấy, và hạn chế là trước khi ngủ dậy đã dùng điện thoại rồi, đúng không? Hạn chế cái thời gian xem điện thoại lại, OK nha.
Đó. Đúng rồi. Với cả à, rồi. <chuckles> Đúng rồi. Đó. Rồi, cái việc hạn chế dùng điện thoại thì bạn cũng lưu ý nha, cái đó cũng quan trọng đấy. Và cái thứ hai nữa là mình thấy là nãy bạn cũng có nói nhiều khi sáng dậy bạn cứ làm mọi thứ nó cứ bị đúng không? Rồi quên này quên nọ, á, thì tốt nhất nhá, bây giờ bạn cũng nên là gom những cái thứ mà bạn hay quên đi, nó vào một cái chỗ cố định đi. Bởi vì là não vào buổi sáng ấy, nó sẽ không giỏi trong cái việc tìm kiếm đâu vì đang tơ lơ mơ mà, dậy làm sao đã giỏi được, đấy, cho nên là bạn nên có một cái điểm đặt đồ nó bắt buộc đi. Ví dụ như là, ờ, một cái giá ở gần cái cửa ra vào, ấy, rồi bạn cho những cái chìa khóa hay là cho những cái ví, hay là cho những cái tai nghe, đại khái là những cái đồ mà bạn cần phải mang đi làm ấy, ấy, để khi vào buổi sáng dậy bạn chỉ việc là đến cái khu vực mà bạn đã để những cái đồ mà bạn hay quên, cầm một phát thôi, cho vào cái túi chung, á, để cho sáng dậy là bạn, ơ, tránh về cái tình trạng là cứ phải lục lọi phải tìm đồ. Đó, bạn thấy sao nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. À cái này hay. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, à, hợp lý nha. Ừm, ừm, OK, mình nghĩ là cái này cũng là cái mà mình cần phải để ý ấy, đấy, tại vì, ờ, mình cũng là một cái ng bởi vì do áp lực thời gian cho nên là mình cũng quên rất là nhiều thứ ở nhà và cái đấy cũng góp phần vào cái việc mà mình cảm thấy khó chịu đấy, nên là chắc là mình cũng sẽ lưu ý cái vấn đề này. OK, cảm ơn bạn nhiều nhá vì, à, lắng nghe vấn đề của mình và đưa ra cho mình những cái giải pháp vừa rồi nha, tạm biệt bạn.
Rồi. <chuckles> Đấy. OK. Rồi. Không có chi, chúc bạn thành công, bye bye.
Ừm, OK, OK, bye bye.